あ、そうなんだ。でもやっぱりちょっと、それでも怖いっていうイメージがあるんですね、怒らせると、男の人だから。
はい。 うーん、やっぱり男の人って、あの、怖いじゃないですか。なんか、物とかポーンって投げたら怖いですし。そう。
うーん。うん。も、そうですね。ああ、そっかそっか、そうですね。だし、ちょっと乱暴なところもあったりとかするとうん。
あ、そう。やっぱり、おあの、口口ではやっぱり女の人には勝てないじゃないですか、男の人って。
うん。そっか。いや、勝てない、ほんとに勝てないと思います、うん。なんでうん。
<chuckles> で、それを押しすぎちゃうと、男の人って、なんか、そうやって何か物にあ当たったりとか。そうなんですよ。なんでそれにあって、きあの、気をつけるために、あまり兄には言わないようにします。<chuckles>
うん。あ、はっき発狂しちゃいますよね。うんうんうん。わかりますわかります。 うん。 ああ、ま、それはでも賢いですね。どうでしょう、私も、ま、旦那とかも、結構、うん、いったりしちゃいますけど、ま、ね、女の方が、絶対的にはもう口が立つので、ま、ええええ、旦那もきうん、気気の毒ですね、本当に。うんうん、気の毒です、本当に。なんで、うん。あ、そうですか。そそうでなそうなんですかね、なんか、うーん、うーん、なんか、うん、ま
<chuckles> はい。 はい。 はい。 <laughs> おっしゃる通りですよね。<chuckles> <laughs> 気の気の毒ですか？<chuckles> そうですね、ま、私の主人も同じような感じですが、はい。 はい。 いや、そうですね。おんなじ。やはり女の人の方が言葉が止まらないですよね。
うん。そうですね、いや、そうだと思います。で、結構口が立つというか、ま、言い訳というか、まあ、うーん、あの、ゆね、あの、口でこうね、なんか、応戦しようと思ったら、もうほんとに果てしなくいろいろ出てくるので、ま、旦那は敵わないですよね、うーん、普通に言って。
はい。 <laughs> そうですね。 はい、ぎぎゃん逆にあれですね、男の人と女の人が喧嘩をしたてて、いて意見が違う時は、ちょっと女の人は黙った方がいいかもしれないですね。<chuckles> うん、ん、無理です。<laughs> それは無理ですね。はい。<chuckles>
うーん。 うん。 あ、ほんとはね。だけど黙れないでしょ？黙れる？黙れます？黙るようにします。無理だ。<laughs> だよね。そう思います。でね、特に旦那がちょっと理不尽なことを、こう、も、負けじとって、こうね、ん、して、理不尽なこと言うと、はあ？みたいな、なんか、なっちゃうので。歯歯向かってか、そうそうそう、そうなんですね。もう火に油どころじゃなくて、も、ほんとに、ええ。ええ。ほんは、いや、そ、だから、ま、旦那もそれをやっちゃいけないっていうのもだいぶ、結婚生活長くてね、分かってきているので、まあまあ、あんええ、え、ちょっと <chuckles> ちょっと大人になりまして、うちの旦那も。うんうん、うん、ここんとこは黙っておこうかなみたいな時も、あんまりひどいとあったりもするかな。ええ。なんでね、ちょっとね、他人様と家族って対応違うますよね、こういう時って。うーん、うーん。<chuckles> うん、そうですね。なんで、気を付けて、はい、行きましょう。はい。
はい。 はい。 <laughs> はい。 うーん、は歯向かってこられると、もっと、いあの、口が出ちゃうんですよね。わ分かります。 はい。<laughs> いい例えですね、はい、ほんとにそうです。 あ、おお学びになられた。<chuckles> あ、そうか。<chuckles> あ。 あ、なるほど。 あ、う、そうですね、もうほんとにそうですね。はい、では。